Nah mungkin yang teringat langsung aku lagi jalan-jalan kali ya namanya momen biasanya momen bermakna, waktu itu jalan-jalan dan, eee, cukup bisa dibilang cukup sederhana juga karena bukan luar negeri nih, Mas.
Mhm. Iya. Oh bukan ya? oke oke.
Iya, eee, ini aku ke dalem, eee, masih dalam kota yaitu ke Karimun Jawa dia pulau di Jawa Tengah kebetulan, mhm, jadi aku naik dari keret naik kereta dari Jakarta menuju Semarang itu naik kereta, keret eee, Semarang ke Jepara itu naik mobil, eee, he Jepara m dari pelabuhan Jepara menuju Karimun Jawanya naik kapal laut jadi nah. 3 kok malah empat empat moda transportasi jadi pas pulang itu aku naik pesawat gitu dari semua dari pas pulang dari Semarang ke Jakarta jadi 4 moda, iya udah udah capek soalnya kan pas pulang gitu nah jadi, eee, momennya itu, eee, disana ada momen cukup ini juga tapi ini sebentar sih jadi, eee, aku ketemu, sekumpulan cewek-cewek gitu ya, dia itu dari Jerman.
Wow. Oh oke. Wah banyak ya? Mmm, heeh. Biar nggak capek ya. <chuckles> Iya iya. Apa tuh? Oke? Mmm, oke.
Mereka dari Jerman baru umur 19, 20, 21 kayaknya paling paling tua aja 21 tahun gitu kalau nggak salah, heeh, seinget aku iya masih muda banget makanya aku cukup kagum, eee, cukup bermakna juga karena aku, eee, kayak gimana ya mindset aku tuh jadi berubah juga kayak, "Hah, mereka berani banget ya cewek-cewek," dan itu mereka gak sekumpulan, eee, ketemunya tuh disana bukannya kayak temenan gitu loh jadi memang baru ketemu disana jadi sendiri-sendiri tuh sebenarnya gitu jadi, hebat ya hebat banget jadi ada yang dari Munich ada yang dari mungkin ada dari kalau gak salah dari Austria apa gitu ada yang dari Stuttgart nah, ya aku jadi ngambil, eee, ini juga sih ngambil kayak pelajaran dari sana bisa apa mau solo travelling karena, cewek aja berani ya umur segitu lagi gitu, iya itu.
Wah melu masih muda banget itu jatuhnya ya? <chuckles> Oh random semua ya berarti? Oke. Heeh. <chuckles> Oke iya iya, jadi memang kamu mendapatkan kayak apa ya? Ilham atau pandangan baru nih mengenai, bagaimana cara kamu travelling atau liburan yang dimana awalnya mungkin kamu suka ama temen gitu ya misalnya sama keluarga tapi, karena melihat, eee, anak-anak itu yang dimana jauh lebih muda, kamu jadi terinspirasi nih untuk kayak mau liburan sendirian nah, kira-kira kalau bicarain tentang liburan sendirian berarti kamu pernah dong? Udah pernah melakukannya?
Ilham ya atau ya inspirasi lah ya. Mmm. Ya.